Sim. E e é isso, procura seu equilíbrio, descansa em casa, sai com ele, sai com as pessoas, e tenta fazer novos amigos talvez você se se interesse mais por novos amigos, novos grupos, novas coisas que você co consiga fazer, novos projetos, tem vários aplicativos hoje em dia que você pode encontrar novas pessoas, falar com as pessoas, eventos, esportes, tenta fazer algum esporte, algo que você gosta, e conheça vai conhecer mais pessoas, vai conhecer mais grupos também, ou talvez você até ache aquela pessoa que é igual você, que só quer fic que só quer só quer ficar em casa e descansar e você pode sair com ela tipo, ir num café, ficar sentada o dia inteiro conversando com ela, ou assistir um filme junto.
Uhum. Certo. Uhum. Uhum. <laughs> <laughs> Sim alguém que que tope fazer programas alguns dias e ficar de preguiça a outros, né.
Sim, sim ou você arruma alguém para fazer o dia de preguiça com você, fica os dois alguém que você goste de conversar, que você possa ficar junto, assistir um filme ou algo, e aí você possa ficar em casa com essa pessoa, ou ir num cinema e tal assim algo mais mais relaxado, algo que te estresse menos, <chuckles> que não precisa de muito movimento, que seja uma coisa mais parada. Mas é bom fazer amigos e conhecer gente nova e e algo que você goste porque talvez esses amigos aí você não está gostando mais dos ambientes que eles estão indo, então você pode achar algum algum ambiente novo para você, alguma coisa que você goste de conversar, ou outro ou algum esporte novo que você goste de fazer. E tenta conhecer gente nova.
<laughs> Claro. Também é uma boa. Uhum. É verdade, é verdade. Uhum. Uhum, sim.

Olha, hoje eu faço hoje eu faço meio que assim, 1 vez por semana, tem finais de semana que nem uma vez, mas aí acontece também de ter semanas que eu acabo saindo 2, 3 vezes, sabe, não tem muito uma regra assim.
É toda semana? Ah entendi. E quando você sai 2, 3 vezes, sente mal, sente cansada, como você se sente?
Ai às vezes um pouco cansada e às vezes pensando que as pessoas são menos interessantes do que eu lembrava, sabe. <chuckles>
<giggles> Então você pensa: "Ah, eu deveria ter ficado em casa, descansando, assistindo o meu filme, <giggles> perdi meu tempo".
É. Sim, tipo, não estou querendo gastar dinheiro, e aí gastei dinheiro e nem me diverti tanto, sabe gastei mais do que eu precisava. <chuckles>
<laughs> <laughs> É mas
É, acho que talvez isso também um pouco.
é mas se você ficar só em casa também, você vai ficar meio mal, vai começar a ficar estressada, é bom sair, é bom ver seus amigos, é bom se dis se distrair um pouco, porque ficar em casa também faz mal, e às vezes você tem que gastar seu dinheiro, né, se você não gastar seu dinheiro, <chuckles> você vai trabalhar para quê?
Uhum. Uhum. <laughs> É verdade mesmo. É verdade mesmo, gosto muito da, da ideia de achar um equilíbrio, acho que é isso que está faltando para mim, sabe.
Aí e Sim, sim. Sim, porque muita gente fica assim, eu falo: "Ah vou ficar em casa, não vou sair mais, não vou ver meus amigos, não vou gastar", e aí começa a ficar em depressão, e começa a ficar mal. Então sempre é bom ter esse equilíbrio, encontrar seus amigos de vez em quando, 1 vez na semana, pelo menos, sair, conversar. Se você não quiser ir em uma balada, não quiser ir em um bar, você vai em um café, vai no restaurante, fala: "Desculpa, tem que voltar para casa", mas é sempre bom ver ver pessoas, ter contato com elas, porque isso que faz a gente se sentir melhor.
Sim. Uhum.